คุณ โอ้โฮ วันนี้ผมอยากจะมาปรึกษา มาระบายก็แล้วกันนะครับ คือพอดีผมเนี่ยหมดแรงจูงใจในการทำสิ่งที่ชอบครับ เกี่ยวกับการเล่นกีฬานะ ตอนนี้เนี่ยผมแทบจะมีเวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน จนละเลย ในการ เขาเรียกว่า ไปทำสิ่งที่ชอบ ก็คือการเล่นกีฬา เพื่อนก็โทรมาหลายครั้งหลายคราว
อ๋อ ได้ครับ อืม อืม ครับ อ๋อ ครับ
อาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าให้กลับไปเล่นกีฬา คือเตะฟุตบอลด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม ครับ
คือ ไอ้ด้วยภาระหน้าที่ด้วยแหละต้องรับผิดชอบ ไหนจะครอบครัว ไหนจะลูกใช่ไหมครับ ก็เลยแทบจะไม่ทำ คือไม่มีเวลาหาแรงจูงใจ น ไปทำในสิ่งที่ชอบเลย คุณเนี่ย อยากจะมาปรึกษาว่า เฮ้ย พอที่จะมีเวลา คือจัด จ การเวลายังไงดี จัดการครอบ ค คือ เวลาส่วนตัวยังไงดี เพื่อให้แบบว่ามันพอเหมาะพอเจาะที่สามารถ ที่จะแบบว่าไปทำไอ้สิ่งที่เราชอบได้อะครับผม
อืม ครับ อืม ครับผม ก็เข้าใจนะครับผม จาก อ่า ความจำเป็น แล้วก็การเสียสละในหลาย ๆ เรื่องนะครับผม โดยเฉพาะเรื่องของเวลาส่วนตัวนะครับ ตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ทีนี้อยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับว่า อ่า จาก โดย โดยปกตินี่เวลาเตะบอลเนี่ยครับผม ถ้ามีโอกาส หรือมีเวลา หรือโดยปกติในอดีตนะครับ เตะบอลเนี่ยบ่อยแค่ไหนเหรอครับ?
ครับ ขอบคุณครับ ได้ครับ ครับ เตะบอลนี่บ่อยแค่ไหน ผมจะไปแทบทุกอาทิตย์เลยครับ อาทิตย์ละ 2 วัน ศุกร์ วัน ส กับคืนวันเสาร์ อ่า คืนวันศุกร์ คืนวันเสาร์อะครับ อือ
อ๋อ ครับผม ก็คือไปเตะกันที่หญ้าเทียมกัน นัดกันเป็นประจำ อย่างงี้ใช่ไหมครับ?
ถูกต้องเลยครับผม อ่า บางครั้งเนี่ย เราก็จะแบบว่า นอกจากไปเตะบอลแล้วเนี่ย ก็จะไปยิมกันครับผม ไปยกเวต อ่า แต่ช่วงนี้แบบแทบจะไร้ ก แรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นนะครับผม บางครั้ง โอเค มัน เอ่อ เราแบบว่า เราตั้งใจที่จะไปนะ แต่มัน พอหลังจากที่เราทำงานเสร็จเนี่ย มันก็เหนื่อย มันก็เพลียแบบว่าก็อยากจะพักผ่อนนะครับผม ก็อยากจะ เฮ้ย ไม่อยากจะทำอะไรแล้วอะ ฉันอยากจะแบบว่านอนพักโง่ ๆ อะไรประมาณเนี้ยครับ แต่ แต่ใจจริง ๆ ก็อยากจะไป เพราะว่าร่างกายเราก็ต้องการที่จะออกกำลังกายเหมือนกันนะ เหมือนรู้สึกว่ามันตึง อ่อนล้าได้ง่าย เพลียง่าย อะไรบวก พวกเนี้ยครับ ก็เลย เพียงแค่ขาดแรงจูงใจที่อยากจะไปแค่นั้นอะครับผม คือคุณมีแบบว่าวิธีจัดการกับมันไหม?
อืม อา ครับผม อืม ครับผม อา อืม ครับ อือฮึ อ่า ครับ อืม ได้เลยครับ เดี๋ยวก็มาเจาะลึกกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ มาค้นหาไปด้วยกันว่าแรง จูงใจของคุณที่หายไปเนี่ย คืออะไรนะครับผม ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวล เพราะว่าการที่คนเราเนี่ย ขาดแรงจูงใจเนี่ย เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่สามารถเป็นกันได้นะครับ ทีนี้นะครับผม อ่า ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ? ที่คุณรู้สึกว่าเริ่มหมดแรงจูงใจที่จะไปออกกำลังกาย หรือว่าไปเตะฟุตบอลล่ะครับ นานไหม?
ครับ ได้เลยครับ อา ครับ อา ครับ เหตุการณ์เนี้ยนะ มันเกิดขึ้นมาประมาณเกือบจะ 2 เดือนมั้งครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ย ผมต้องทำงาน 2 กะเลยนะครับ งานประจำและงานเสริมไงครับ ก็เลยแบบแทบจะ โอเค ฉันจะทุ่มเทตรงนี้ ให้ ให้ เหมือนกับว่า เสร็จ เดี๋ยวฉันจะไป แต่ว่าท้ายที่สุด แต่บางครั้ง ก็ ก็ ก็คือไม่ได้มีงานทำเนี่ย ไม่ได้มีงานเสริมทำเนี่ย ก็ ก็กลับมาขี้เกียจอะ ครับผม <chuckles> ก็ไม่ได้ไป อา ครับ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ ก็เป็นความเคยชินแล้วที่ไม่ค่อยได้ไป บางครั้งก็อาจจะอยากพักผ่อนมากกว่า มากกว่าที่จะไป ไปเตะบอลตรงนั้นเนาะ ทีนี้นะครับผม อ่า ในช่วงของการทำงาน 2 กะ หมายถึงว่าทั้งงาน งานหลัก แล้วก็งานเสริมด้วยเนี่ยครับ
ครับ ถูกครับ ครับ ถูกต้องครับ
อา งานทั้ง 2 ประเภทเนี่ย เป็นงานที่มี ข อ่า ส่งผลให้คุณรู้สึกเครียด หรือว่าสภาวะทางอารมณ์เนี่ย เป็นอย่างไรบ้างเหรอครับ?
เครียดไหมครับ งานเนี่ย เกี่ยวกับตัวงานเนี่ย มันก็สนุกนะ มันท้าทายดี แล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยล่ะครับ แต่ไอ้สิ่งที่แบบผมตึงเครียดที่สุด คือการจัดตารางเวลา อ่า ให้แบบว่ามัน เอ่อ ทำงาน แล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่าให้สมดุลกันน่ะครับ ไอ้สิ่งเนี้ยที่แบบว่ายากที่สุดเลยนะ บางครั้งเราก็แยบ แบบหาจุดสมดุล แต่ก็ยังหาไม่ได้นะครับ เราก็จะเน้นแต่งาน ส เป็นหลักอะครับผม อืม
อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม ก็พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้ว แล้วแบบเนี้ยครับ คุณขึ้น ได้เคยลองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ด้วยวิธีไหนบ้างหรือยังครับ? ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าอารมณ์ไม่ค่อยดี เครียดในเกี่ยว ที่เกี่ยวข้องกับงานน่ะครับ
อา โอ้โฮ เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะ ก็ ก็เนี่ย ที่บ้านของผมใช่ไหม มันจะมี เขาเรียกว่ายังไงดีอะ นวมต่อยมวยอะครับ อืม ไอ้ ไอ้ ไอ้กระสอบทราย เออ ไอ้กระสอบทรายครับ ไอ้เวลาที่เราแบบรู้สึกว่า ว่า เครียด อยากจะหาที่ระบาย นั่นแหละครับผม ผมไปต่อยไอ้นั่นประมาณสัก 5 นาที ก็ โอ้ รู้สึกเหนื่อยนะ มันก็ ก็ดีนะครับ มันก็ ผ่อนคลายได้มากเลยแล แหละครับผม
อืม ครับ อืม โอ้ ครับ อา กระสอบทราย อา ครับผม ก็เรียกได้ว่า เจ้ากระสอบทรายก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมเนาะ ตรงนี้นะครับก็เข้าใจในโมเมนต์ แล้วก็ เอ่อ เหตุการณ์มากขึ้นแล้วนะครับ ทีนี้นอกเหนือจากการที่เราเนี่ยหมดแรงจูงใจแล้วอะครับ เพื่อน ๆ น่ะครับผม หลังจากที่เราไม่ได้ไปบ่อย ๆ เพื่อน ๆ เขามีฟีดแบ็กกลับมาว่ายังไงบ้างเหรอครับ? แบบหลัง ๆ มาเพื่อนยังชวนอยู่ไหม? หรือเพื่อนเทไปเลย ไม่คุยแล้ว? อะไรแบบเนี้ยครับ
ครับ ครับ โอ๊ย ก็ยังชวนนะครับ ก็ยังโทรมาตลอด มา บางครั้งก็มาหาที่บ้านนะ แต่ด้วยแบบว่าเขาเข้าใจไงว่า เราอะมีครอบครัวและมีลูกแล้ว แล้วก็ที่สำคัญก็คืองาน เรา ล้นมือด้วยไง เขาก็ โอเค เข้าใจ แต่ แต่ แต่ แต่ก็บอกนะครับว่า เออ เดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเนี่ย เนี่ย เดี๋ยวเข้าที่เข้าทางเมื่อไร เดี๋ยวเราไป กลับไปเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละ อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม
อืม ครับ อืม ครับผม ก็ อ่า พอจะเข้าใจถึงแนวทางแล้วก็วิธีการรักษาความสัมพันธ์ ด้วยนะครับ แล้ว อ่า การหมดแรงจูงใจแบบนี้อะ ครับผม มี ผลกระทบในเรื่องของครอบครัว บ้างไหมครับ? แบบว่า เอ่อ เบื่อ อาจจะเบื่อสภาพแวดล้อมในบ้าน เบื่อคุณ คุณแฟน หรือว่าเบื่อนิสัยบางอย่างของคุณลูก อะไรแบบเนี้ยครับผม มี มีบ้างไหมครับ?
<chuckles> ก็ ก็มีนะ ก็มีนะครับ เพราะว่าแบบว่าตื่นขึ้นมาเราเจอหน้ากันตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ด้วยกันตลอด ยีบ ใช่ครับ มันก็มีบ้างนะครับ ก็อยากจะแบบออกไปสังสรรค์บ้างนะ แต่ด้วย เนี่ย แบบว่า เอ่อ ก็เข้าใจนะครับว่า เออ คุณต้องการคนที่ช่วย คนที่อยู่เป็นเพื่อน คนที่คอยแบบว่าสนับสนุน เออ ก็เข้า เข้าใจตรงนี้นะครับ แต่ แต่ก็อยากจะมีบางเวลาที่แบบขอเวลาส่วนตัวบ้างนะ ออกไปสังสรรค์บ้าง ออกไปพบปะเพื่อนบ้าง ไปทำสิ่งที่ชอบบ้างอะนะ <sniffs> แต่นั่นแหละครับผม ยิ่ง ยิ่ง ผมเพิ่งเข้าใจนะว่า การที่มีครอบครัวเนี่ยมันจะละเอียดอ่อนและลำบาก ขนาดเนี้ยอะครับ
อืม ครับ อืม อา อา ครับ อืม ครับผม ก็ โอ้โฮ โดยสถานการณ์โดยรวมแล้วเนี่ยก็พอจะเข้าใจ แล้วก็การที่คุณรู้สึกหมดไฟที่อยากจะออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับ เพราะว่า อ่า ด้วยสภาพแวดล้อมในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะกดดันด้วย ในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของภาระที่ต้องรับผิดชอบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของลูกหรือว่าของครอบครัวนะครับผม ซึ่งตรงนี้เข้าใจได้แล้วก็เห็นใจนะครับผม เอาใจช่วยเลยครับผม ทีนี้เรากลับมาดูกันตรงที่ว่า อ่า เป้าหมายนะครับผมที่ทำให้เราหมดแรงจูงใจจริง ๆ เนี่ย แรงจูงใจเราเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากที่คุณเล่าให้ฟังนะครับผม ก็เกิดจากการที่ว่า เราเนี่ยอยากจะดูแลสุขภาพนะครับ เป็นเป้าหมาย เป็นปัจจัยภายในเนาะ อยากออกกำลังกาย อยากดูแลสุขภาพนะครับ ซึ่งตรงนี้อาจจะหายไปเพียงเพราะว่า อ่า การทำ การที่เราจะต้องดูแลสุขภาพเนี่ยจะมีในเรื่องของเวลานะครับที่เราจะต้องนำมาใช้ แล้วเราก็ อ่า แล้วทางคุณเนี่ยก็เลือกที่จะนำเวลาในการออกกำลังกายเนี่ยมาใช้เป็นเวลางานซะเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราก็อยากจะ อ่า บอกว่า ให้คุณลองมองไปในช่วงเวลาที่คุณกำลังว่างนะครับ แล้วในห้องของคุณเนี่ยน่าจะมีพื้นที่พอสมควรที่จะสามารถเอกเซอร์ไซส์สไตล์แบบแอโรบิกที่ไม่ต้องขยับมากได้ แบบเนี้ยพอมีไหมครับผม?
ครับ ครับ ครับ ขอบคุณมากครับ ว่า? ครับ ใช่เลยครับ อืม ๆ ครับ อ อืม แอโรบิก ก็มีพื้นที่นะครับ ที่แบบว่าที่ผมไว้ ไว้ ไว้ตั้งกระสอบทราย ก็จะเป็นห้องแบบว่า ห้องออกกำลังกายดีไหม เขาเรียก ก็ ก็กึ่ง ๆ นะครับผม แต่ แต่ แต่ผมใช้เวลาตรงนั้นตอนที่เครียดนะ ไม่ได้ ไม่ได้ อ หวังเพื่อออกกำลัง กายนะครับ ตอนไอ้ที่เครียด ที่ไม่มีที่ระบาย อา ไอ้ตรงนั้นแหละเป็นที่ที่ผมแบบ <chuckles> เป็นที่ที่ผม ที่ปลด ที่ ที่ปลดปล่อยอะครับผม อืม
อืม อืม อา ครับผม อืม อา ครับผม งั้นอาจจะต้อง อ่า รบกวนนะครับผมคุณกระสอบทรายนะครับผม นอกเหนือจากทำหน้าที่นะครับที่ระบายความเครียดให้กับคุณ แล้วนะครับ อาจจะต้องเพิ่ม การสร้างแรงจูงใจให้กับคุณด้วยนะครับ เพราะว่า อ่า การที่มีพื้นที่นะครับ แล้วก็มีห้องพร้อมแบบนี้ อ่า อาจจะสละเวลานะครับจากงานประจำสักนิดหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เครียด ช่วงที่รู้สึกไม่สบายใจ หรือช่วงที่เหนื่อยล้า ใน ทุก ๆ ช่วงที่มีความรู้สึกว่า ไม่อยากทำงานต่อ อยากพักอะครับ อยากจะให้ใช้ช่วงเวลานั้นเนี่ยกับคุณกระสอบทรายอะครับผม คิดว่า น่าจะช่วยได้ แล้วก็อาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส จากที่หมดไฟอยู่นะครับ ก็อาจจะเติมไฟขึ้นมาได้ แล้วก็ร่างกายเนี่ยก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับผม ก็คือได้ออกกำลังกายพร้อมกันไปเลยกับการระบายความเครียดนะครับ แบบนี้อะครับผม พอจะได้ไหมครับ?
ครับ อะฮะ ครับ ครับ อืม ครับ โอ้ เป็นไอเดียที่ดี โอ้ เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับผม เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะลองไปปฏิบัติดูนะครับตามคำแนะนำที่คุณได้กล่าวมาว่า มันจะได้ผลไหม? เดี๋ยว เออ อืม คือไม่ลองไม่รู้ ไอ นี้ต้องลองใช่ไหมครับ? อืม
อืม อ ครับ ครับผม ใช่เลยครับ เพราะว่าโดยปกติแล้วคุณอาจจะไปด้วย ด้วยสภาวะทางอารมณ์ที่เครียดอย่างเดียว แล้วก็ อ่า หรืออาจจะโมโหหรือว่ามีความโกรธเนาะ แต่จริง ๆ แล้วเนี่ยกระสอบทรายอาจจะเป็นเพื่อนให้คุณได้มากกว่านั้นนะครับผม อาจจะมีเทคนิคพิเศษ อย่างเช่น ถ้ารู้สึกเศร้าหรือเสียใจล่ะก็ แล้วไม่รู้จะคุยกับใคร จะโทรหาเพื่อน เพื่อนก็ไม่ว่าง กระสอบทรายนี่แหละครับผม จะแนะนำให้พรินต์หน้าของเพื่อนสนิทนะครับที่เราสามารถคุยได้เนาะ มาแปะไว้ตรงกระสอบทรายนะครับ แล้วก็ อ่า อา อาจจะมีการแบบคุยกันเล็กน้อยนะครับผม แล้วก็มีการ ซ้อม ซ้อมมวยกันบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย พอหลังจากซ้อมกันเสร็จแล้วก็ อะ โอบกระสอบทรายสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็บอกว่า "โอเคนะ ไม่เป็นไรนะเพื่อนนะ" อะไรแบบนี้ ก็อาจจะช่วยระบายความเครียดแล้วก็ช่วยให้เรามีไฟมากขึ้นได้เหมือนกันนะครับ
ครับ ครับ อา ครับ <chuckles> <chuckles> ครับ ครับ โอ้โฮ เยี่ยม เลยครับผม เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ย โอ้โฮ เดี๋ยวผมจะลองไปปฏิบัติดูนะครับ โอ๊ย การ การ รู้สึกว่า การพูดคุยในครั้งนี้รู้สึกดีเลยครับ มันสร้าง เหมือนกับว่า สร้าง ประกายไฟนะครับ กำลังจะจุดไฟในใจผมให้กลับมามุ่งมั่น อา หาแรงจูงใจในการทำสิ่งที่ชอบมากขึ้นครับผม อืม ก็ดีนะครับผม <sniffs> ครับ
ครับผม อา ครับ อืม ครับ ครับผม ล อา แล้วพอคุณเริ่มมีไฟแล้วใช่ไหมครับ อยากจะให้คุณโฟกัสกลับไปที่เป้าหมายเดิมนะครับที่คุณเคยมีไฟในอดีต เป้าหมายนั้นคืออะไร? นะครับ ค่อย ๆ ดึงมันกลับมานะครับโดยที่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับ อาจจะเริ่ม อ่า เตะกระสอบทรายมากขึ้นจากเดิมก็ได้ จากแบบเตะเพราะความเครียด อันนี้อาจจะเตะเพราะความสุขมากขึ้นเรื่อย ๆ เตะ เพราะว่าแบบได้ออกกำลังกาย แล้วก็ อ่า โฟกัสไปที่เรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้น แล้วก็อาจจะมีท่าต่าง ๆ อะครับผม หมัด หมัด เท้า เข่า ศอก ครับ เอ่อ เหวี่ยงเชือก อะไรงี้ อุปกรณ์ก็ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ก็อาจจะทำให้เปลี่ยนบรรยากาศ แล้วก็มีความสุขมากขึ้น แล้วก็กลับมาเป็นตัวตนของคุณคนเดิมนะครับที่มีไฟลุกโชนในการออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งครับ
ครับ อา ฮา อา ครับ ครับ อืม เยี่ยมเลย ว้าว เออ นะ คือการต่อยกระสอบทรายก็คือออกกำลังกายเหมือนกันนะครับผม ไอ้ผมก็นึกแล้วตอนแรกว่า ไอ้ มันเป็นแค่ที่ระบายนะสำหรับผม ก็ไม่ได้หวังที่จะออกกำลังกายกับกระสอบทราย แต่การแนะนำของคุณเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ มันก็เปิดมุมมองใหม่ ๆ ของผมสำหรับการ เอ่อ ได้ออกกำลังกายที่บ้านก็โอเคเหมือนกันนะครับผม ไม่ ไม่ ไม่ออกกับเพื่อนก็ออกที่บ้านก็ได้นะ อืม ก็ถูกของคุณครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำดี ๆ
อืม ครับ อืม ครับผม ครับผม